У меня ситуация, которая длится, ты знаешь, уже довольно давно, и я прям вот, ну, уже не знаю вообще, что делать, потому что, а, дело в том, что у меня несколько детей, а, и, соответственно, ну, семья большая. И я тот человек, который, э, к которому все приходят, когда им что-то надо. Ну, то есть, вот, да, там любые вопросы, любые там какие-то мелочи, да, и вот как бы: "Мама, сделай! Мам, дай! Мам, там подскажи! Мам!" Ну и, короче, вот это вот: "Да да да да да да! Мама, мама, мама, мама!" Вот. И я, э, ну, как бы так, да, привыкла, что они, когда маленькие, да, там я бросалась, э, всё время решать их проблемы, да, там, вот, э, на какие-то просьбы сразу реагировала, нь э, вот, и вдруг я, знаешь, себя обнаруживаю, что
Понимаю. Так.
А, ну как бы я получается, <exhales> э, вообще никогда никому не отказываю из них. То есть я сразу, да, там, ну, физически, если я хоть как-то могу, я сразу бегу, да, там, говорю: "Да!" И бегу там делать, решать, находить, я не знаю. Ну вот, да, да то, что требуется. Но при этом я постоянно фоново чувствую такую безумную усталость, и, ты знаешь, мне иногда кажется, что если вот еще одно: "Мам!" Там, не знаю: "Дай, мам! Принеси, мам! Скажи!"- <clears throat> прозвучит, я просто закричу в ответ. Знаешь, у меня вот иногда реально такое ощущение физическое просто какой-то такой затроганности, да, вот словесной, да, что вот они всё время ко мне приходят и всё время, знаешь, и, то есть, и я какая-то всё время как бы, а, очень перегруженная получаюсь, да, шо всё время для кого-то что-то делаю, и при этом я никому не отказываю. И мне кажется, что это какая-то не очень здоровая ситуация. То есть я это понимаю, но я не очень понимаю, как, э, как, собственно, ее выровнять, да? Как вот снизить, э, количество вот этих обращений, да? Но при этом мне же не хочется, да, там, быть грубой, да, там, и вообще какой-то злой, то есть как-то сделать это более-менее мягко. Вот есть какие-то у тебя соображения по этому поводу? Скажи, пожалуйста?
Понимаю. Понимаю. Так. Так. М-да, я понимаю, на самом деле, это правда очень непросто, когда у тебя очень много просьб и ты действительно не можешь отказать, и это начинает тебя сильно перегружать и влиять на твою нервную систему. И мне очень жаль, что ты с этим сталкиваешься, и что это вот приносит в твою жизнь очень много стресса. А, скажи, пожалуйста, а как это вообще происходит? Вот, э, как ты обычно реагируешь в таких ситуациях? Ты сразу соглашаешься или откладываешь ответы, и потом всё равно соглашаешься? А, и вообще, что, э, в первую очередь влияет на то, что ты всё таки соглашаешься?
Мгм. Ну ты знаешь, как правило, я вот чем бы я ни занималась, ну там не знаю, я например там сижу сама ем, да. Там кто-то из детей говорит: "Мам, там, погрей мне, там, еду." Я такая: "Ага, да." Я встаю, то есть моя еда стоит, остывает, а я иду, как бы да, и бегу греть еду ребенку. Но он же ребёночек, да, он же как бы, а, ну <laughs> как же я могу, да, я же мама. Ну то есть вот какие-то такие, мне кажется, тут механизмы у меня работают, какие-то очень, э, встроенные, такие, знаешь, не осознаваемые. Да, вот это вот, бросаться. То есть я, да, по сути по первому зову бросаюсь, там, на помощь, сразу, да вот, да-да-да, и бросаюсь. Бросаю все свои дела при этом. И как бы я вроде как это осознаю и злюсь в моменте, да, то есть. Меня это очень злит потом, когда я вдруг понимаю, да, что ага, так я свое же бросила, и злит, и как бы вот меня расстраивает, э. Но вот, э, это очень с такой, знаешь, первый порыв. Очень мне сложно с ним что-то сделать. Вот такой получается немножко, э, запутанный клубочек.
Та Понимаю. Так, а скажи, пожалуйста, а вообще вот, э, какие у тебя последствия, для тебя возникают, вот, после того, как ты всё-таки соглашаешься? То есть это ты жертвуешь какими-то своими делами или это просто большой стресс для тебя, или у тебя в принципе не хватает времени, но ты всё равно, э, берёшь вот эти задачи, которые тебя просят выполнить, а, какие на тебя это имеет последствия?
Ну, ты знаешь, да, я иногда не успеваю сделать там свои какие-то дела из-за этого, и конечно меня это очень расстраивает. Да, конечно, я в итоге, а, остаюсь, знаешь, очень такая, а, как это сказать, раздражённая, да, потому что ну как бы я понимаю, что я и свое не сделала, да, а, и как бы вот и непонятно куда это время ушло, что я, знаешь, там сделала, да, там много-много мелких каких-то вот этих вот там, э, "подай, принеси, помоги, разогрей", я не знаю там, "помоги найти" и так далее.
Понимаю.
Вот, да, и вот как бы и злость такая, наверное, да еще, что они вот все ко мне пристают, и почему они не могут всё это сделать сами.
Да, правда, это может очень изматывать, и не только физически, но и в первую очередь морально добавлять стресса в твою жизнь. Скажи, а всё-таки пробовал ли ты как-то расставлять свои границы раньше? Был ли у тебя такой опыт, что всё-таки вот в какой-то ситуации ты отказывала и, э, получилось ли это сделать, и как это вообще повлияло на твои отношения с близкими, и в принципе на твое ощущение?
М. Ну ты знаешь, наверное, я пыталась, да. По крайней мере, вот, у меня есть, э, то, что, э, мне удалось, э, знаешь как бы отвоевать, если мы говорим про границы. А, дело в том, что вот если мы говорим про, там, приемы пищи, да, я, например, на самом деле очень, э, ну, медленно ем, и мне для этого, чтоб вообще просто поесть спокойно, а, потом я не могу есть в стрессе, да. То есть мне вообще для того чтобы прием пищи состоялся, мне надо чтобы я вот села спокойно, да там как бы расслабилась и поела. То есть на бегу я не очень умею это делать, как там, ну, может быть, многие могут, я нет. Вот, и мы как бы, вот у детей, да, я им много-много, там, самого маленького, я им объясняла, что когда мама ест, как бы маму трогать нельзя, и даже если они пытаются, тут у меня знаешь, без зазрения совести, такой, я так: "Уа", рычу, и как бы, <chuckles> и всё, и все отваливают, да. Вот. Но это единственное, наверное, вот такое, да, где я могу, вот, сказать ч чётко, да, там: "Всё отстань". Ну или когда я работаю, я тоже могу рявкнуть и сказать, что всё, нет, я не могу, я занята там, потом. Ну вот 2, наверное, таких, а, момента. Нет. Во все остальные, ну если я в целом, да там, ничем таким для себя, как бы, как мне кажется, важным, вроде как не занята, то я да, сразу бегу и ничего не не отказываю.
Так. Понимаю. Так. Так. Понимаю, а, это хорошо, что ты имеешь хотя бы ну какие-то периоды, когда ты можешь показать и отстоять свои границы, это уже хороший 1 шаг. А, попробуй, а, во вот, до вообще каких-либо просьб заранее, а, собрать свою семью или тех людей, которые обычно к тебе обращаются вот за какими-то, м, за какой-то помощью, а, собрать их и обсудить, что всё-таки, а, периодически важно им самим понимать, что у тебя есть какие-то вещи, которые тебе хочется сделать в приоритете. И что <grunts> ты всё-таки, <grunts> не являешься, ам, человеком, на которого можно сваливать абсолютно все дела. И донести, что для тебя важно, чтобы они это как минимум сами старались отслеживать и, <grunts> всё-таки г были готовы, что ты можешь, м, с отказать в какой-либо просьбе. И, может быть, если ты заранее их предупредишь об этом, тебе самой будет проще в дальнейшем всё-таки отказывать, а, в этой самой просьбе. Как ты думаешь, может ли это как-то помочь в данной ситуации?
Мгм. Мгм. Ну, ты знаешь, да, мне нравится вот эта идея донести заранее, что я могу сказать нет, и это не означает, что я их там не люблю, да, или там не забочусь о них, да. Это означает, что у меня есть какие-то более важные для меня дела. Я вот как-то даже не думала, да, об этом в таком ключе, потому что Ты знаешь, видимо у меня где-то в голове было, знаешь ав такая автоматическая связка, что, ну, типа, если я им говорю нет, знаешь, это что-то такое про любовь, про заботу, ну, либо ее отсутствие. А, вот то, что ты мне предлагаешь мне нравится тем, что это получается, как бы, я могу разделить, да, вот свое к ним отношение и вот объяснить что, да, ну я при этом, да, могу им отказать. Да, это очень классная идея, спасибо большое!
Конечно. Да, это может стать 1 шагом. А, во время самой просьбы, ты тоже постарайся каким-то образом, м, провести, м, логическое сравнение в голове и понять, насколько ты действительно искренне можешь сейчас взяться за эту просьбу или у тебя есть задача в приоритете. И если всё же есть какие-то задачи, постарайся вежливо до своих близких донести, м, то, что ты сейчас ощущаешь и, если требуется, действительно отказать в какой-либо конкретной просьбе. А еще, самое главное, что, конечно, не стоит упускать из виду,- это работа с собственными ощущениями и чувством вины в случае отказа в какой-то просьбе. А, и, <grunts> важно говорить с собой и дать себе понять, что всё-таки, у тебя есть причины на то, чтобы отказать, и что ты не обязана выполнять все просьбы, что ты тоже человек, у которого есть какие-то собственные заботы или периодически даже просто желание отдохнуть, что тоже важно.
Мгм. Ага. Да. Мгм. Мгм. Ну да, это, э, кстати, да, ты вот, важная Знаешь, вроде такая очевидная, а, мысль, но ее конечно надо всё равно себе напоминать об этом почаще. Потому что есть такой, да, соблазн: очень быстро про это забыть. Ну мне кажется, это вообще у всех женщин, да, там, особенно, м, у кого там несколько детей, это такое знаешь, вот это, привычка немножко как бы растворяться, да, в заботе о близких. Она просто, мне кажется, вшита в, э, большинства из нас. И
Конечно.
Да, спасибо большое, что ты мне еще раз об этом напомнила, потому что, ну это действительно прям каждый день нужно себе повторять. И я, да, постараюсь это делать, а, почаще, чтобы, да, что я имею право сказать нет, что я могу отдыхать, что я не должна в общем всё время говорить, да. Да, это очень ценное напоминание.
Конечно. Да, ты абсолютно права, и ты большая молодец, что ты, а, это понимаешь и принимаешь, и это правда огромный шаг, а, для того, чтобы начать как-то в с с большей заботой относиться к себе и рассматривать как-то более критически те просьбы, которые тебе м <grunts> которые тебе дают. И конечно, если вдруг, м, возникнут какие-то трудности, ты всегда можешь обратиться к квалифицированному специалисту, который поможет тебе, а, ограничить, м, свои, м, скажем так, силы и потребности, а, более внимательно относиться к себе и уметь правильно доносить свою точку зрения и свои ощущения до своей семьи, до близких людей, а, в то время как они тебе м, тебя что-то просят, и ты не совсем готова это им дать.
Мгм. Мгм. Мгм. Ну я, да, поняла, да, спасибо, да, тоже за это напоминание. Да, мне очень полезным был наш с тобой разговор. Я думаю, что вот с учетом всего того, что мы с тобой сегодня проговорили, мне станет немножечко, по крайней мере, да, хотя бы немножечко легче, говорить нет в той ситуации, когда мне действительно это сложно или там неудобно и я буду меньше уставать, вот. Спасибо тебе.
Конечно, всегда пожалуйста. Удачи тебе на этом пути, и если возникнут еще вопросы, обязательно обращайся еще.